Alors, je crois que maintenant ça a changé et c'est d'ailleurs un problème qu'il y a eu donc ils ont dû faire un, heu, c'est un genre de split, maintenant le moteur il est divisé en 2. Tu as 1 partie qui fonctionne toujours comme ça et je crois que tant que tu n'as pas fait 100 000 € ou 100 000 $, je sais plus, heu, tu leur dois rien. Ils ont pas de royalties. Par contre, du moment où tu dépasses, si tu fais 101 000 $ ou 101 000 €, tu dois leur verser, heu, c'est c'est un genre d'abonnement, c'est, heu, voir 15 % un truc comme ça, de des revenus.
Ouais. Alors c'est ce que j'allais dire, ouais, ce serait intéressant de savoir le pourcentage, donc quinze pour cent!
Je crois que c'est 15 % des revenus. Donc et pour le coup mais par contre pour le coup, il est complètement gratuit, donc si toi tu aimes bien développer, c'est des trucs que tu aimes bien faire et moi c'est un peu mon cas, ça te permet de développer en fait des des jeux que même des fois tu partageras pas parce que ça avait c'était juste une idée que tu avais et tu voulais savoir comment on faisait.
Ouais. Ouais, c un petit projet personnel, c'est ça? <chuckles>
C'est ça, donc tu tu tu peux le tu peux le développer, heu, comme ça totalement gratuitement. Le moteur, il est accessible complet. Je veux dire, tu sais, c'est pas genre, tu as une version limitée ou quoi, c'est tu as le moteur complet. C'est juste que si vraiment tu commences à gagner bien de l'argent avec, heu, si tu mets le jeu sur Steam qui fait 100 000 € de vente, déjà Steam prend 15 % et eux prennent 15 %, aussi. Donc déjà, tu prends tu prends moins trente pour cent, tu vois? Donc sur les cent mille euros, tu en comptes 10 000, après il y a les impôts et tout, donc heu, c'est voilà.
Wouah! Ouais. Ah! Donc déjà, c'est un peu <chuckles> s t tu as déjà trente pour ce Ouais plus les taxes derrière, exact donc <chuckles>
Exactement ou finalement ton jeu que tu as vendu pour, heu, 100 000 € de vente, heu, tu vas, heu, à mon avis en retirer 50-45 quoi, tu vois? Donc heu
Il t'en reste 50 000. <laughs> C'est ça, c'est ça. Mais c'est
donc déjà pour te dire 100 000 € c'est beaucoup et
mais c'est quand même génial en fait de pouvoir créer un jeu, d'avoir les logiciels pour le faire et en plus de de le mettre en vente derrière, heu
Ouais. Ah moi j'en ai mis aucun en vente. Tout ce que enfin je les ai partagés avec des amis machin, mais j'en ai mis aucun en vente parce qu'ils avaient pas la qualité pour être mis en vente et que en fait j'aime bien savoir comment faire un truc, donc du coup je cherche, je je je le fais machin. Mais dès que j'ai compris en fait, ce que je voulais comprendre, la plupart du temps je finis pas, tu vois? Mmh. J'en j'en ai peut-être 20 où le truc, heu, il il est fonctionnel, tu vois? Mais il est pas peaufiné parce que je voulais comment comprendre comment ça fonctionnait et c'est d'ailleurs là et c'est c dans ce truc là de d'aimer savoir comment ça fonctionne, heu, j'ai un autre hobby, c'est de réparer des vieilles consoles. Tu vois des des vieilles consoles, tu peux les trouver sur le marché, heu, d'occasion, heu, pas très cher machin ou qui fonctionnent pas ou qui sont en fonctionnement, mais qui sont dans un sale état.
Ouais. Ah oui. Ouais, tu arrêtes, ouais, quand une fois que tu as compris. Ah d'accord.